Totoo yan, oo.
'Di ba, 'yun ang nakakalungkot, eh, alam mo yung mga tao na naghahanap-buhay lang naman din talaga, pero, sila pa yung nagiging biktima minsan, eh. Minsan 'di ba, sasabihin ng nag-deliver, magagalit tayo, eh, 'di ba?
Yes. Mhm. Yes. Minsan, sa delivery rider napupunta yung mga galit kaya, minsan, siguro, kasalanan din ng seller kasi hindi tama yung order na pinadala, kumbaga, gaya na lamang um, yung situation mo kanina na dun sa plants, halaman, iba yung pinadala ng seller, so siyempre, kasalanan din ng seller minsan, ano? Oo.
Oo. Oo, oo. Mm. Oo, oo. Mm. Oo, oo. Oo. Oo, oo, kasi 'di naman niya alam kung ano talaga yung nangyayari, eh, kasi baka malay ba niya kung ganun talaga yung trabaho nung nagbebentang yun, 'tsaka ako din nag-isip ako, nag-isip din ako, baka kakuntsaba din yung nag-deliver.
Totoo totoo. Oo, naman. <chuckles> Oo.
Oo. Kasi yun nga, oo, oo, minsan kasi, kumbaga, parang isipin nalang din natin yung mga ganoong side, eh.
Siyempre, wala naman siyang alam. <chuckles> Totoo. Ano 'yung masasabi mo na parang pinakamalaking lesson para sa'yo dun sa mga ganyang situation?
Mm. Alam mo, sa totoo lang, kung makaka makakakita tayo na mas, alam mo yun, in pers or, natura or, ano tawag dun? Nung pisikal na item na gusto natin, mas yun na yung bilhin natin, kaysa oo, kaysa bumili pa tayo sa online shopping, though mas convenient talaga yung online shopping kung minsan, kasi, kailangang-kailangan din talaga natin bumili sa online, eh. Oo, minsan kasi nakakamura din talaga, eh, 'di ba? So pero mas okey yung pisikal talaga.
Para sigurado, oo. Oo naman. Totoo. Totoo naman 'yan. Ayan.